เออ ถ้าเป็นคู่แข่งมา อ่า discredit ใช่ไหมครับ ผม ผมก็จะ ผมก็ ก อาจจะ ส สังเกตว่า มีอะไรแบบว่า มีรีวิวอะไรที่มันเวอร์ ๆ ไหม? อย่างเช่น โอ้โฮ! หัว ฟ หูฟังตัวนี้เป็นพลาสติกหมดเลย ไม่น่าใช้ เสียงก็ โอ้โฮ! แบบว่าฟังไม่ออก ฟังเสียงเท้าไม่รู้เรื่อง อา แต่พอผม
ใช่ค่ะ อือฮึ อ๋อ ก็คือทุกอย่างเป็นลบหมดเลย พูดง่าย ๆ อันเนี้ยคือน่าจะเป็น อ่า รีวิว อ เอ่อ เขาเรียกอะไร ลดเครดิตแล้วเนาะ รีวิวคู่แข่งเนาะ อืม อ๋อ ดิสเครดิต อือฮึ
ใช่ ๆ แบบ แล้ว ใช่ discredit ลดเครดิตคนอื่น แต่พอผมไปดูในคอมเมนต์ใช่ไหม แบบไปดูของยุ่ เอ่อ ฝั่งยูสเซอร์ใช่ไหม คนที่มาคอมเมนต์ในแง่ลบใช่ไหมครับ มีการอวยผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน แต่คนละร้านนะ อา ใช่ ๆ ๆ
อะ ค่ะ อ๋อ อ๋อ เราเข้าไปดูได้ด้วยเหรอคะเนี่ย? ว่า อ่า คนนี้ ค คนเดียวกันรีวิว อะไรแบบนี้น่ะค่ะ
ใช่ ใช่ครับผม ถูกต้องเลย เราสามารถเข้าไปดูได้ อา สามารถเช็กได้ แต่ แต่ แต่ว่าบางคนก็ปิด ปิดกั้นโพรไฟล์ หรือว่า อ่า ปิดกั้นยูสเซอร์เนม อะไรพวกนี้ ก็ ก็ อันนี้ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเปิดไหม ซวน ส่วนใหญ่ที่เป็น อ บ็อต หรือว่าที่เป็นแบบว่า อ่า เอ่อ รหัสที่เก๊ ๆ อะครับ เขาจะ อาจจะ ใช่ เขาก็อาจจะเปิด แล้วลืมปิด อา
อ๋อ สามารถเช็กได้เนาะ เออ ดีจัง ค่ะ อืม อืม ค่ะ เขาจะเปิด ใช่ไหมคะ? จะเปิดโชว์ชื่อเนาะ อ๋อ ลืมปิด อา
ใช่ เขา เขาต้องปิด แต่เหมือนกับว่า เขาลืมปิด อา
ค่ะ อือฮึ
ใช่ ๆ
หรือว่าถ้าเป็นเอไออาจจะ ไม่ได้ปิด เพราะว่าเป็นเอไอหรือเปล่าคะ? ไม่ได้ ไม่ใช่คนเนาะ
อุ๊ย เป็นไปได้ ใช่ ใช่ครับ มี มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยครับ เพราะ เพราะ เพราะ เพราะว่าเวลารีวิวมันมีสิน สินค้าเยอะไง อา มี มันมีรายการสินค้าเยอะ เพราะฉะนั้น ต้อง ต้องใช้บ็อตในการช่วยเพิ่มเติม อา
มีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมคะ? อืม โอเคเลยค่ะแบบนี้ อืม ค่ะ อือฮึ อืม น่าสนใจเลยนะคะแบบนี้ ทีนี้ในส่วนของ เอ่อ การเลือกเนี่ย ทีนี้คุณมีดูรีวิวนะคะ แล้วก็ทั้งรีวิวร้าน แล้วก็รีวิวของลูกค้า มีรีวิวอื่นหรือว่าดู เอ่อ อะไรเพิ่มเติมไหมคะ? ที่จะทำให้เราได้เชื่อถือมากขึ้นน่ะค่ะ
อืม ผมก็ไปดูร้านอื่นด้วยนะครับ ร้านอื่นเนี่ยน่าสนใจมาก เพราะว่าร้านอื่นบาง บางทีเนี่ย เขาก็อาจจะไม่ได้พูด อ่า ในสิ่งที่ร้านนี้เขาบอก อา มันแบบจะเป็นรีวิวแตกต่างกันออกไป เราก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับ อืม
ค่ะ อืม อา ดีจังเลยค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ เอ่อ วิธีการที่แบบเช็กความน่าเชื่อถือในการซื้อของออนไลน์เนาะ มีโอกาสก็มาแชร์เพิ่มเติมได้อีกนะคะ
ครับผม ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ